ああ。お子さん今何歳ですか？
うんうん。 今はもうすぐ20歳になります。
あ、おっきなお子さんがいるんですね。
はい、はい。うん。あ、ひとり、今住んでるのは1人です。
お1人ですか？お子さん。 じゅ 女性ですか？
あ、男の子なんですよ。
あ、男の子なんですね。でもま、その成人になるようなお子様を育てたことも、あのすごく自信持っていいと思うんですよ。1人の人を立派に育てた成人できたということで。
はい。うんうん。 うんうん、うーん。 立派、うーん。立派にかどうか、ま、一般的にね、そんな、でもそんないい母親じゃないですし、そんなあの、ね、普通にあの、一緒に暮らしてたぐらいの感じなんですね。できうん、思えばね。なんで、別にほん、たいし大したことは全然してないあ、めっちゃくちゃ可愛い子で、あのちょっと幼いんですよ。
ええ。 いやいやいや。 でもお子さんのこと可愛いですかね？ ええ。 はい。
うん、なので、あのなんだろう、とても素直で、ま、私が言うのもなんなんですけれども。
ええ。
うん、とても素直に育ってくれて、あのなんだろう、ほんわかしてて、ちょっと癒され癒し系なんですね、彼は。
ええ。 ええ。 なんか想像するとほんとに、いい子だなっていうのが想像できますね。ええ。
<laughs> いえいえ。うん、なので、ま、そこら辺はちょっとね、あの彼に癒されたりとかっていうのは見ててあるんですけれども。うーん、なんかその子のためにつ
ええ。 じゃあもう、一緒にいるとほんとに癒されて、そのお子さんに対してはふ、そんな悩みとかないですか？